あの、実はちょっと悩みがあってですね、お話聞いてもらいたいんですけれども、いいでしょうか？
え。 あ。 あ、はい。なんでしょう。ん、ええええ。
あの、私今ちょっと仕事をしている-るところで迷っていてですね、こう、うん、やっぱり、こう、組織の中でいろいろありますし、なんとなく、こう、今の仕事を続けていくかどうか、行きたいのかどうかって自分で、こう、考えてる、うん、ちょうどそういうところに来てるんですけれども。こう、起業する、うん、うーん、のも有りなのかな、とか、ちょっと、そう、うん、どどどっちで進んでいったらいいんだろうっていう迷いがあって。 かこう、うん、ただ、どっちかって言われるとどっちにも迷いがあるんですよね、それなりに。うん。
うん、ふ。 はい。うん。 うん、うーん。 ええ。 ああ。 ふうん。 あ、そうなんですね。うんうん。 おお、ええええ。 ああ。 あ。うーん、ま、続けるのも新しく始めるのも、ちょっと迷いがあるんですね。うーん。
ね。そうなんです。こういう時ってなんかこう、なんとかその迷いを軽減したいというか、なんかこの先に、うん、進めるような、ま、どちらでもありだと思ってるんですけど、 この先にね、こう進む後押し、うん、するようなこう、ね、何かあったら気持ちになりたいっていうか、なんなんでしょうね、やっぱりこう、今の仕事って
うーん。 ええええ。 うんうん。 はい。 え。 うんうん。ええ、え。
こう、やっぱりこう、数字を上げてくださいとか、ま、ね、やっぱりまだ足りませんとか言われると、一生懸命頑張っていても、なんかその頑張りが評価されるというよりも、こう内部をこう、やっぱりこうすごく
うんうん。 うん。 うんうん。 ええ。
指摘される。
あ、そうなんですね。うーん。
ええ、やっぱりなんかこう、ね、今月はこれだけやってください、これだけ取ってきてくださいっていうところにすごい焦点を当てて
うん。 うん。 ああ。
うんうん、話をされるので、今こんだけ頑張ってるんですけどって言っても、あ、でもまだこれだけ取れてないよねっていう。
うんうん。 うんうん。 ああ、なるほど。で、ちょっとなんか、ノルマ的なそういう数字がちょっと厳しいんですかね。
そう。 な。 そうですね。で、やっぱりこう、ね、あの、それ、毎月毎月そういうサイクルでうん。で、やっぱりこう、四半期っていうとね、ま、まあ、毎月微増益があったとしても、四半期でこう、これぐらい足りないとか、こうグラフにして出されると、なんかこう、このまま、うん、続けていてもずっとこういうアップアンドダウンのままなんだろうなと思って。で、ちょっとやっぱり、これどうなんだろうとか。なんか、もうちょっと、こう、自分の中で手応えを感じるようなうんうん。うん。こう、ん、状況にしたいんだったら、まあ、ここに絶対いなきゃいけないってことでもないのかな。起業。うん、まあ、ね、なんとなくその同じ分野で起業するっていうのもありなのかなと思ったりはするんですけど、でも、なんかやっぱりね、こお大きなそう、大きなことだけになかなか
うんうん。 うん。 うん。 ううんうん。ああ。 うーん。 ああ。 ええ。 うんうん。 ああ。 うんうん。 うん、うーん。 ええ。 おお、はい。 うーん。 ですよね。
そうなんです。
うーん、なんだろ、あとは。
あ、どうしようっていうね、そう。
うーん、逆にじゃあ、今の仕事で満足している点とかはあるんでしょうか？
あ、やっぱり、こう、組織うん、だけに、こう、ね、こう、自分ができないところを人がやってくれるところもあれば、やっぱり、組織として、その、部門としては、ま、なんとなくこう
うん。ええ。 うんうん、ああ、ん、ああ、はい。 うん。
機能しているというか、こう、うん、やっぱり、こう、1人の力ってすごく、うん、微力ですよね。だから、やっぱり、自分ひとりの、こう、例えば営業部門、しこう、会社の看板を背負っていくと、そこ、やっぱりこう、やることも限られてくるし、受注できることも限られてくるだろうし、でもやっぱり、こう、組織としての力とかやっぱり、こう、ね、社会的な信信用
あ、うん、ふん。 あ、ああ、はい。 うーん。 うーん。 ああ。 うん、ふん。 ああ、ま、確かに。うん。
っていうと、そこはやっぱりね、うん、たとえ中小でもかなわない、やっぱ、個人、ん、と比較すると、やっぱり、こう、うん、ね、それなりにやっぱり、持ってるものあるなって思うんですよ。
うん。 うん、うーん。 ああ、なるほど。ま、社会的、ま、信頼性とか、まあ、じ受注できる案件の、まあ、大きさとか。うん、なるほど。え、ふ。
そう。 そう。 そうなんですよね。だからそこはね、やっぱり、こう、あ、やっぱり、こういう組織に属してこそなんだろうなって、ある意味、うん、あの、そこはもう、うん。やっぱりプラスですよね。ううーん。
うんうん、う。 うん、んんん、なるほどです。ええ、じゃあ、なんか、起業したい理由はやっぱり、その、不満点の解消のためですかね？
うん、う。 なんか、それだけだとちょっと、じ中で浅はかかなと思ったりもするんですけど、もうやっぱり、こう、ずっとこう、歯車に乗ってやっていると、やっぱりこう、ね、こう、今のまま、もうほんとに現状維持か、それとも、まあ
うん。 あ、うーん。 ええ。
まあ、異動ってことは私の場合はないので、それこそこう、なんとなく組織のこう、流れが変わったり、ね、こう、上司が変わったりとか、そういうことで変わっていくかもしれない。でも、さらにこう、うん、そういう、数字を追うっていうところが強まっていくかもしれない
うーん。 うん、う ええええ。 うんうん。ああ、それは、うん。で、ええええ。
と思うと、そっか、ええ、うーん、じゃあ、やっぱりこう、考えてる今が、そう
ええ。
起業に向けてね、ちょっとこう、動いてもいいのかなと思ったりもしますし。
うんうん。 うんうん。 うーん、確かに。ちなみにその、起業してから、なんか具体的にこんなことをやりたいみたいなイメージっていうのは、今のところ、その、ある程度あるんですかね？
うん。 あ、そうですね、やっぱりこう、同じようなま、同じことをするというわけでは、多分しね、こう、まず一人でやるやり始めるとなると、やっぱりもう少し広い範囲で受け負っていかなきゃいけないと思うので、ま、あの、もうちょっとね、こう、柔軟に対応していくという意味では、ある意味、あれ、これやらなきゃいけないのかなと思うんですけど、ま、今のところ、こう、うん、あの、今やってる営業に近い、うん、同じような分野でっていうふうに思ってるんですね。ただ、やっぱりこう、ね、社会的な需要とかっていうところもありますし、そこはやっぱり、もう少し自分で、あの、どの辺に、うん、設定するかとか、どの辺の範囲まで請け負えるかとか、そこはもうちょっと、あの、広げていかなきゃいけない、考えていかなきゃいけないなと思ってますけど、ま、あの、仕事自体嫌いなわけではない。でも、やっぱりこうやっぱりね、組織の中でこう
うんうん。 うんうん。 はい。 うんうん。 うん、うん。 ええ。 うん。 あ、なるほど。ええ。 うーん。ええ。 うん。 ああ、の、ああ。 うんうん。 ああああああ。 ええええ。 うんうん。
ね、ちょっと無理難題的な数を追えとか、ま、数で自分を評価されてるっていうのが、すごい自分の性に合ってないのかもしれないんですけど、うんうん。
ああああ。 うーん。 あ、うーん、まあ、でも確かに営業さんだとね、結構そういうこと多さ多そうですよね。うん、うん。
ええ。 ねえ、なんとなくこう自分に正直になると、なんかもうちょっと解放してあげて、うーん、もうちょっと気持ちよく、うーん、ややりたいし、うん、やっぱりこう、自分が取ってきたものに対してもっと責任を持って仕事したいなっていう部分もあるんですよね。うーん。
うーん。 うんうん。 ええええ。 あ、うーん、ああ、なるほど。そういう、ま、信念みたいなものがきっとあるんですね。うーん。
ねえ。ただ、やっぱりこうね、あの、もう一つ、こう、組織の中で仕事をするっていうところのメリットでいうと、やっぱりこう、お給料がちゃんと決まってるっていう、財政的な安定感ね、大体1年を通してこれぐらいの、うん、こう、収入があって、これぐらいでやりくりできるっていう目途が立ってることですよね。
うんうん。 ええ。 ああ、確かに。 うん、うーん。 ええ。 う ああ、まあ、それはね、もう得難いというかね、まあ、会社員ならではのね、メリットですよね。
ええ。 うん。そのそう、なんかね、でも、そこで思いとどまっていると、なんとなく、もう、じゃあこれでいいのか、これなんだよね、自分がやるってことはっていう、ね、なんか、なんとなくこう、八方塞がりで、そう思いたくないっていうところが、ほうーん、ほんと かな。そう-そう。
うん。 うんうん。 後はまあ、そう、早く、で、うん、うん。 ええ。 うん。ああ、まあ、ちょっと消去法的に、その、今 っていうのはちょっと嫌なんですね。
ねえ、なんか、ま、でも、起業ってずいぶんその、ね、なんかこう、敷居も、ね、かつてほど高くないですし。うんうん。
うーん、うん。 うん。 か、あ。 確かに。 そうですね、なんか副業とか、まあ、そういった感じで、ちょっとお仕事をするっていうのは、なんか会社で許可されてたりするんですかね？
うん。 あ、たぶんね、あんまりその辺明確こう、うん、きっちり決まってないんですけれども、まあ、うちのところはたぶん、聞けばノーっていうような気がするんですよ。ちょちょっとその辺、閉鎖的なところがあって、うーん。
うん。 ああ、うん、うん。ええ。 うんうん。 ああ、確かに、え営業、 うん、うん。 なるほど。
ね。でも聞かないでやっていいのかなとか、でもこの辺難しいですよね。なんかこう、会社のルール、なんかこう、やっぱり、ね、なんかこう、一応そういうところはきっちりしてからやるなり、今んとこ、うん、なんとなくそういう聞いたりもしてないですけど、じゃあ、それって人事に聞くのかとか、上司に聞くのか、でも、個人的な意見とか言われちゃうと、ちょっとね、うーん。そう、そう、上司なんかだと、結構、「え、お前そんなことやる時間あるのか、だったら数字取ってこい」とか言われちゃったりすると、嫌じゃないですか。ねえ。ええ、そうなんです。
え、それも うんうん。 うーん。 うん。 うん。うーん。 ああ。 ええ、うん。 あ、それは確かにちょっと違うかもしんないしうん。 ですよね、確かに、まあ、やっぱそういう人事系の方とか、まあ、あるいは就業規則とかにね、案外載ってたりとか、そういうこともあるかもね。うん、うん。
うん。 ねえ。 ね、でも、なんかこう、副業って割と最近ね、多くなってきた。かつての人にやっぱり世代、聞く世代かな、やっぱりええ、こう、ずっといらっしゃる方だと聞きにくいですよね、なんか、え、そういう、すごい大層なことって考えてるかもしれないし、うーん。
うん。 ああ。 う あ、確かに。うーん、確かに若い人だとね、結構副業に前向きな方ね、多いと思いますけど、うーん。
ええ。 そうですよね、起業も多分、もしかしたらそういう、ね、後押しするぐらいの勢いで話ができるかもしれない。でも、やっぱり、なんかこう、会社にいてこそって思われてる方だと副業はノーだし、起業もノーだしみたいな、ねえ。
うーん。うん。
そういう自分の中で、そう、まあ、きね、聞く相手とかも選んで、もうちょっと、うん、でも、確かにもうちょっと情報収集したいな。うん。もうちょ
うんうん。あ、そ、 そうですね。 うん。 あ、ですよね。なんかやっぱり、もう、そのお金の面とか仰ってましたけど、やっぱり、その、まあ、起業してってなると、なかなか、ね、あの、金銭面的な安定って、ま、しばらくの間はなかなか得られないと思うのでそうですね。ちゃんとやっぱその市場とかを調査したりとか、うーん、まあ、そう言う、まあ、副業に関する、まあ、税的なね、知識とかも必要だと思いますし、ね、起業するなら、はい。 ちょっと調査の段階なのかなとも思いますね。
うん。 ええ。 そうですよね。すごい。 うん。 うん。うん。 あ、そうですよね。うんうん。 そうですよね、なんかこう、いきなり、こう、感情的にばあっとやるのは良くないですもんね。
うんうん。 はい。そうですね。ちょっとなんかマイナスちょっちょっとマイナスな理由からその、副業っていうか、起業を検討されてたので、そうですね、もうちょっと冷静にね、判断してみる時期が多いですね。うーん。ね。
え。うん。うん。 そうですよね。あ、うーん、まずは冷静になってもう一度考え直して、というところですね。あ、今日は聞いてくださってありがとうございます。それだけでもちょっと楽になりました。
うん。 あ、ええ。 あ、良かったです。